Ikut ikut, dia selalu. Pokoknya kita tuh hampir setiap tahun itu kita pulang kok ke kampung. Karena ya itu tadi, menghargai kan eee, <chuckles> karena papa aku juga anak kesayangannya eyang aku ya, jadi, makanya dia selalu pulang, eee, kalau pulang disambut lah. Pokoknya dibeliin apa aja, makanan yang papa aku suka, makanya itu alasan kenapa papaku setiap tahun selalu pulang. <chuckles>
Ikut juga. Oh. Oh, gitu. Eee Iya iya, jadi hebat ya, walaupun beda agama tapi masih, apa ya, masih rela buat ikut acara-acara yang beda agama, gitu, bahkan sampai disambut ama eyangnya gitu ya.
Betul. Ya karena kan tadi bantu-bantu gitu kan. Kayak misalnya nyusun meja lah, kayak nyusun kursi kalau ada tamu, gitu kan.
Heeh.

Iya, ada. Nah biasanya tuh kan karena gini, kan aku keluarga Batak Jawa ya, yang Jawa kan ibu aku. Nah mereka itu, eee, kebetulan beda agama juga, jadi papa aku Kristen iya. Ibu aku Muslim ya kan. Nah, jadi aku merayakan, eee, dua-duanya, tapi aku Kristen, tapi kalau misalnya lebaran aku balik sih ke kampung kan. Nah itu tuh, eee, memang masaknya ya itu tadi bareng-bareng karena kan tadi ya, nyiapinnya itu buat orang-orang yang datang sekitar tuh kan kalau di daerah tuh kan, kebetulan aku di Solo kan, nah itu tuh, eee, apa namanya, kan tetangga kiri kanan rumah suka berkunjung ya kalau Lebaran ya. Entah cuman buat salamin selamat Idulfitri gitu kan, atau misalnya anak-anak kecil tuh minta, apa namanya, e eee, duit lebaran amplop amplop gitulah ya. Nah itu biasanya kita masak bareng tuh, jadi menu yang pasti selalu ada itu adalah pasti rendang, ya kan, terus kemudian, eee, pasti ada opor, opor ayam gitu kan, terus kemudian, eee, kita biasanya enggak pake lontong, pake lemang.
Iya. Beda agama? Oke. Heeh. Iya, di Solo. Iya. Heeh. Amplop, iya. Mhm. Oh, oke oke. Kenapa gak pake lontong?
Eee, karena lebih lebih padat aja kalau pake lemang, lebih enak. <chuckles>
Oh, gitu ya. Terus tapi berarti kan ini tidak hanya mengajak keluarga ya, tapi juga kayak mengajak tetangga sekitar buat ikut masak ya?
Iya.